อ๋อ
แล้วแบบหัวหน้าพูดไม่เข้าหู เขาก็ยื่นออกเลย เขาบอกว่า "เนี่ย เขาแบบไม่ได้ ไม่ได้รอนานขนาดเธอเลยนะ" อะไรอย่างเงี้ย คือเราแบบเคยไประบายให้เขาฟังว่า เราว่า "มันนานไปไหมเธอ ที่จะแบบ"
อ๋อ โผะ ผมว่าน่า น่าจะเป็นเพราะว่าทาง เอ่อ ทางนู้นอะ ทางที่ทำงานเขาไม่ได้พูดแย่กับคุณมาก แล้วก็ไม่ได้กดดันคุณมาก ของ ของผมอะเขาจะแบบพาไปกินเลี้ยงทุกวันเลยอะ เหมือนพาชวนไปกินข้าว เหมือนเขารู้ว่าเราอยู่คนเดียว ไรเงี้ย เราเหงา ไรเงี้ย เขาจะชวนเราไปกินข้าว ทั้งที่ไม่เคยชวนเลยนะ พอเราจะออกปุ๊บ เขาก็ชวนอย่างงั้นน่ะ แล้วก็พูดกดดันตลอด ไรเงี้ย มันก็เลยทำให้ผมอะตัดสินใจง่าย มันไม่ได้ตัดสินใจง่ายหรอก มันเหมือนว่ากดดันอะ ไม่ไหวแล้ว อะไรเงี้ย เพราะว่ามันพูด เขาพูดกับเราทุกวันไง เราก็เลยแบบออกเลย
อืม อืม ใช่ ค่ะ โอ้ ค่ะ อืม อืม เป็น เป็นเชิงพูดใน ใน แบบ เค้าเรียกว่าแบบ เอ่อ เสียดสีไหมคะ? เชิงพูดแบบเสียดสี เชิง
ไม่ได้ ส ไม่ได้เสียดสี แต่ว่าพูดให้เรากลัวว่า เราจะหางานไม่ได้
ค่ะ อ๋อ แบบนี้ไม่โอเค เป็นพลังลบ
เพราะว่าเรายังเพิ่งจบไง เออ โอ้ เพราะเรา เพราะเราเพิ่งเรียนจบ แล้วก็เพิ่งมาทำงาน ไรอย่างเงี้ย เออ
อ๋อ เป็น Freshy เราเป็น Freshy แล้วเหมือนไม่มีประสบการณ์ เราก็โดนแบบพูดกรอกหูทุกวัน เข้าใจ เราก็เคยแบบ ก็เคยเกือบมีโมเมนต์นั้น ตอนที่แบบทำงานแรก ๆ เหมือนกัน แต่ก็ เออ ยัง ยังสู้กับสังคม ในสังคมนั้นได้ แล้วก็อยู่ได้ รู้สึกว่าตัวเองก็แข็งแกร่งเหมือนกันนะคะ ถึงอยู่ได้นานขนาดนั้น
ใช่ ใช่ ๆ ใช่ ๆ อืม อะฮะ ใช่ <laughs> ก็นั่นแหละ แต่มัน เมื่อก่อนมันก็ไม่ อือ
เออ มันก็อยู่กับสภาพแวดล้อมด้วยเนาะ
ใช่ เมื่อ เมื่อก่อนอะไม่เข้าใจที่ผู้ใหญ่พูดนะว่า ถ้าอายุเยอะขึ้นอะ แล้วการตัดสินใจมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ มันก็จะมอง มองอีกอย่างหนึ่ง แล้วก็มีวิธีถอยกลับออกมา แล้วก็มองเข้าไปใหม่ แต่ว่าตอนที่เป็นเด็กอะ เราก็จะมอง เผชิญหน้ากับปัญหา เราก็จะไม่เห็นว่าจริง ๆ แล้ว มันมีวิธีแก้ที่มันง่ายกว่านั้น ไรเงี้ย อืม
ค่ะ อืม อา ใช่ จริง ค่ะ ใช่ พูดมาตรงเนี้ย รู้สึกมันจริงมาก ๆ เลย เพราะว่าตอนเป็น ใหม่ ๆ เลยอะ เราจะมองด้านเดียว เราก็จะชนเข้าหา ป ปัญหาด้านเดียว ทั้ง ๆ ที่มัน มันก็ มันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องแบบ ชนขนาดนั้นน่ะ แค่แบบลองถอย ลองตั้งนิดหนึ่ง มันก็จะมีทางซิกแซ็กของมัน
อือฮึ ใช่ อือฮึ อะฮะ ใช่
เพื่อที่จะแบบ เออ ไปต่อได้
งี้ ทีเนี้ย พอมี จะมีอะไรจะแชร์ไหม? ให้กับว่าคนที่กำลังตัดสินใจอยู่ คิดอยู่ว่าจะเปลี่ยนงานครั้งใหญ่อะ คุณควรจะทำเลย หรือว่า จะคิดยังไงก่อน ก่อนที่จะทำ?
อืม แต่ แต่ละที่มันก็มีแบบเจอะเจอ อืม ค่ะ ถามใจตัวเองก่อน ถามใจตัวเองเลยค่ะ เป็นหลัก ไม่ต้องไปถามคนอื่นเลย ถามใจตัวเองว่าพร้อมหรือยัง พร้อมที่จะแบบไป อ่า ออกจากกรอบที่แบบ ที่เคยเป็นไหม พร้อมที่จะเผชิญในโลกกว้างไหม บางทีมันอาจ ใช่ คิดหาเลาะ ข้อดีข้อเสีย แล้วก็กล้าที่จะยอมรับการตัดสินใจของตัวเอง เท่านั้นล่ะค่ะ มันก็จะแบบมีความสุขแล้ว ใน สิ่งที่ตัวเองเลือก จะได้ไม่ต้องไปโทษกับคนอื่น อย่างเงี้ยค่ะ
อะฮะ อะฮะ อา คิดหาข้อดีข้อเสียใช่ไหม? อือฮึ อือฮึ อ๋อ โอ้โฮ ครับผม โอ้โฮ ขอบคุณมากเลย ได้มุมมองต่าง ๆ เยอะแยะมากเลยครับ
อุ๊ย แต่ว่าวันนี้ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ ที่ร่วมแชร์ จ้ะ